Ừm, rồi, bạn cứ bình tĩnh nha, hổng sao hết nè, mọi chuyện rồi cũng sẽ có cái phương án giải quyết thôi. Mà bạn cho mình hỏi một chút xíu đi, thì như bạn chia sẻ bạn cảm thấy là có những cái việc như là khó hòa nhập đó, thì hổng biết là có bất kỳ một cái trường hợp nào cụ thể và bạn cảm thấy là bạn bị, a, không có được hòa nhập lắm với mọi người hông? Bạn có thể kể cho mình nghe được hông nè?
Ừm. Có. Ừm, mình kể cho nè, hôm trước á, à, thì, à, mọi người có tổ chức Happy Hour á, gọi là, cái gì nhỉ ờ, giờ thư giãn chung ấy, một cái bữa tiệc, ờ, sinh nhật đó bạn kìa. Ờ, hôm đấy là chiều thứ Sáu của tuần trước chứ đâu, cũng không phải là xa lạ gì, thì mọi người mới đặt gà với lại trái cây về ăn ấy, xong là, kiểu, thì, kiểu như, mọi người cũng xúm vào nói chuyện rất là vui vẻ ừm, mà mình thấy mọi người nói chuyện với nhau xong cười nói rất là to, thì mình cũng ra, xong rồi, kiểu, mình cũng cố gắng cười cười, rồi cũng cố gắng là nói thêm 1, 2 câu gì đấy vào câu chuyện ấy. Nhưng mà có hai tình huống mà khiến cho mình bị sượng, một á, đó là sau khi mình nói thì không ai nói gì nữa, xong, kiểu, mình bị ngại ấy, không biết là bạn đã bao giờ gặp tình trạng đấy chưa, nhưng mà, kiểu, tự nhiên mình nói xong xong mọi người không nói gì nữa thì khiến cho mình, kiểu, cảm thấy là bị bị bị bị bị, giống như là, kiểu, bị hớ ra, thế là mình ngại vô cùng luôn, xong, kiểu, mình cảm mình cảm giác là hai cái tai mình nó nóng lên luôn ấy, kiểu, mình bị ngại ấy. Với lại là có một lần nữa là, ừm, cái cái lúc cuối á, thì mình có nói với mọi: "Ui, mọi người ăn xong chưa, em dọn nhá?" xong không ai trả lời cả, thì mình cảm mình cảm giác là hay là do mọi người không nghe được cái câu nói của mình, hay là do là mình hỏi cái câu đấy nó hơi vô duyên, mình cứ nghĩ mãi về cái trường hợp đấy luôn. Xong mình mới nghĩ rằng là "Hay là do mọi người chưa ăn xong mà mình đã đề xuất dọn như vậy là mình vô duyên hả? Hay là do là mọi người không nghe rõ mình nói hay là làm sao". Thực ra thì mình thấy cái giọng của mình á cũng không phải là khó nói hay gì cả, mà hai lần diễn ra như vậy trong một cái buổi tiệc nhỏ nhỏ của của của của công ty như vậy ấy thì khiến cho mình cảm thấy hơi bị buồn một tí. Và nói thật là, ừm, nguyên một cái buổi tối hôm thứ Sáu hôm đấy á, mình không đi chơi luôn, mình ở nhà cứ suy nghĩ mãi về cái tình huống đấy, không biết là do mình không hòa nhập được, hay là do mọi người cảm thấy mình kỳ lạ, hay là do cái vấn đề gì mà lại khiến cho mình lại 2 lần nhận được cái sự người như vậy ấy, đấy, ừm.
Ừm, ngon quá nha! Ừm. Ừm, sao v A, vậy à? Ờ. Ừm, mình hiểu. À. Ừm, ừm, ừm. Ơ, vậy hả bạn? Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, vậy à? Ừm. Ừm, rồi, mình hiểu nè, tất nhiên là trong cái khoảnh khắc đó khiến cho bạn rất là ngượng, đúng hông? Và cũng như là cảm thấy, a, bị mọi người không có được quan tâm hay phản hồi lại cái lời nói của bạn. Ừm, mình hiểu, mình hiểu, tất nhiên cái điều này cũng chẳng dễ dàng một chút nào hết nè. Nhưng mà bạn ơi, hổng biết là ngoài cái việc mà tụ họp công ty như vậy á, trong cái giờ mà ăn uống đó, thì bạn có làm quen với bất kỳ một cái người đồng nghiệp nào ngồi kế bên bạn hông? Hay là trong phòng ban của bạn chưa?
Đúng, đúng. <laughs> Chính xác, ừm. Ờ.